ゆうきゅう振り絞ってはい。
そしたら え、へへ、まあ、そしたら、まあ、それについて答えは、すするんですけど
はい。
ここでかなしが終わっちゃうっていうか、話を膨らましてくれないんですよ。
うーん。うーん、どんな感じに質問どんな感じの質問されました？
一問一答で。 うーん。ま、それ、あの、経営の集まりだったんで、なんか「最近は、進捗どうですか？」とかそんな感じで。
はい。 ああ、はい、はい。 うんうんうんうんうん。なるほど、なるほだか、そういう感じすんのああ、ぼうん「まあまあ大丈夫です」てか、うん「そこそこです」みたいな、そんな感じの <laughs> 的な、うーん。
で 「はあ、ま、ぼちぼちやってます」って感じで、<chuckles> それで終わっちゃって、で、シーンってなっちゃうので、また私が質問してまたそれに答えてっていう、一問一答みたいな感じで？
うんうんうん。 はい。 うんうんうんうん。
ほんとはそこから会話を膨らまして欲しいんですけど、特に会話も膨らまず、かといって向こうは私に興味ないのか全く質問してこないんですよ。
はい。 なるほど。 うん、うーん。うーん、なるほど、なる。ほうえすね、だからその、多分、質問が、オープンクエスチョンがいいっていうのは、それはそこはすごい良かったと思うんですけど、多分、そういう口下手な人ってある程度もうちょっと具体的に質問してくれないと、何から答えていいかわからないって時があるかなと思うんですよね。うん、なので、な
へえ。 ええ。 ああ。 どどんな感じ？例えばどんな感じがいいんですかね？具体的だと。
ですよね。ま、その人の、そ例えばその人のやっている、うーん

いや、なんか、私も返せない時があって、なんか、なんか、スルーしちゃった時に、「いや、そこは突っ込めよ」みたいに言われて、なんか、そそうなんです。突っ込んで。「そこは突っ込め！」って感じで、「あはは」って感じで、なんか、そん時、み居心地悪いなと思って。
うーん、ううーん。 はい。 <laughs> やっぱ言われちゃうんですかね。<laughs> ああああああああ。なるほど、なるほど。いや、それは、<laughs> それは、なかなか難しそうですよね、うん、うーん。とりを
えええ。 ああ、でも、シーンってなるよりはまだマシかなと思って。さっきの、その無口の人と会話でシーンって言う状態が続くよりは、ま、つまらなくても一応会話はが出来てるから、ま、まだそっちのが
あ。 うーん。 はい。うん、うん。 たしうん。そうですね。あ、つ結構、そうやうん、うーん、そうやって、その、す滑ったつでもちがちょっと変なリアクションしても、それを突っ込んでくれるような相手でしたら、も、なんか、ここっちは単に明るいムードで返し続けて、まあ、取り合えず、あとは、い向こうのリードに任せるみたいな、うん、事も、あ、いいですかもしれないすね。結構向こうの人が、結構トーク意外とか、そう言う、ん、ジョークが、まあ、ちょっと趣向は違うかもしれないすけど、そう言う熱量がある方だったら、なんか、そうゆう風に、自分はとにかく、なんか返せば、ま、なんとかね、その、ま、つなぐ事くらいはしてくれるのかなと言ううーん。
ええ。 ええ、ええ。 なっほど。 ええ。 ああ、なるほど。あと、もう一つ気になったのは、その左隣の人は、は話が合う人だったってゆったじゃないですか。で、その人が、じその人の前の席の人と会話始めたんですね。
印象受けますね。 はい。 あ、はい。 はい。 うんうんうん、はい。
で、そしたら結構、私の興味ある話だって、なんか、そこは、は入りたいなって思ったんですよ。
ああ、はい。